Mh, esatto, esatto. Però secondo me ecco è un investimento che uno può fare magari, ecco, 1 volta ogni 2 settimane se non te costa troppo, oppure 1 volta al mese, però vale la pena farlo, perché s stai meglio. Poi soprattutto in questa società dove comunque uhm, difficile magari a che anche avere dei rapporti costanti con le altre persone, no, sempre tra un lavoro e un altro, un impegno e un altro, poi alla fine, comunque, crescendo ti ritrovi sempre più con meno persone intorno, no, meno amici. M eh.
Sì. Sì sicuramente. Sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, assolutamente sì, sì, sì, ma poi secondo me ti aiuta anche magari a capire dei lati di te, no, ehm, che ne so, per esempio se hai un eccesso di rabbia, mai andresti a pensare che è collegato a un evento che hai subito da ragazzino, capito? E quindi ti aiuta a risolvere diverse cose. Io sono dell'idea che dallo psicologo ci dovrebbe essere lo psicologo di base per tutti, come il medico di base
Quindi Sì, sì, sì, sì. Mh, <tsk> eh sì.
perché cioè
Io avrei fatto anche richiesta in realtà per ricevere, insomma, quel bonus che stavano solo che non me l'hanno mai dato. Non si sa perché.
Ah sì. No, e infatti quello pure è stata un po' non s'è capito, se c'era, non c'era. L'hanno fatto?
Cioè proprio Eh, però conosco persone che conosco persone che guadagnano anche meglio di me, che hanno preso il bonus e
Ah-ah. Eh tu pensa.
Eh capito? Quindi boh, non so proprio che pensare. Però vabbè, c'ho provato, almeno c'ho provato. <chuckles>
Poi è ques Sì vabbè infatti almeno ci hai provato assolutamente. Se no uno dovrebbe pensa' pure magari non so, ci sono pure p i gli psicologi del consultorio inizialmente, che potrebbero un attimo i fare f puoi iniziare un percorso con loro, poi magari, ehm, vedi se f quello adatto a te, oppure
Esatto, esa Mh, mh. Sì, sì, sì. Una volta mi sa che ci sono andato, quando c'è stato un periodo in cui soffrivo di insonnia e e ho iniziato ad andare da da questo psicologo qui, che era, mi sembra gratuito, sai?
Mh. Sì.